Tu utilises cette, heu, cette inspiration, et bien après tu as, heu, tu as le plaisir que tu y prends.
Hein, hein. Ouais.
Tout simplement. Et ça aussi, ça la se retranscrire. Heu, lors, par exemple que je vais commencer un jeu, alors évidemment la 1re chose qu'on va voir, ça va être les graphismes. Là, chacun va avoir, heu, on va dire, heu, ses préférences personnelles. Heu, j'adhère à
Oui, donc ça, c'est tout ce qui est l'aspect visuel au au 1er abord ça, ouais.
Exactement, exactement. Il y a, est-ce que j'adhère à la direction artistique qui a été prise?
Ouais.
Si tu adhères pas, heu, tu vas te lasser du jeu, tu vas pas ê tu vas pas être dans un dans un mood où où j'y vais à fond et ça va se ressentir. Voilà. Heu, pareil cette direction artistique, c'est celle aussi que tu vas mettre en avant lorsque, bon, mmh, je parle pour mon média sur YouTube, tu vas créer tes miniatures.
Mouais, tu vas y aller un peu à reculons, mouais, mmh. Ouais. Alors tes miniatures, c'est-à-dire quand tu parles de miniatures, heu, c'est des trucs que tu fais toi-même? Ou, heu ah, ouais?
Alors en fait tu Exactement pour, heu, pour chaque, heu, début de vidéo, hein, quand tu vas, heu, quand tu es sur YouTube et que tu cherches, heu, un sujet, on va te proposer une vidéo et cette vidéo, elle va être représentée par une image.
Ouais. Ah, c'est ça que tu appelles les miniatures. Donc c'est pas une miniature, c'est pas toi qui fais une maquette, heu, <chuckles> à la main de d'accord, d'accord.
Voilà. Non. Non, non il y a des de la miniature on va dire, c'est c'est l'é c'est l'étiquette, on va dire, l'étiquette de de ta vidéo.
Et l'étiquette de la vidéo qui va te faire cliquer, ou pas d'ailleurs, heu, suivant si tu l'aimes. Ah, ouais.
Mmh, voilà. Exactement, voilà. Et et ça, c'est ça, c'est un élément très important. En fonction que tu sois créatif ou pas, en fonction que tu aies de l'inspiration ou pas, heu, en fonction que tu aies, heu, on va dire, ta propre, heu, ta propre personnalité ou pas, ça va se retrans ç ça va se savoir, ça va tu v tu vas le ressentir. Heu, si on prend, heu
Ouais. Mouais, d'accord.
Heu, tu tu le ressens quand tu quand toi-même tu utilises YouTube. Heu, je pourrais te mettre, heu heu, une vidéo qui a 10 titres identiques, qui traite le même sujet, qui font la même longueur mais avec 10 miniatures différents. Qu'est-ce qui va faire que tu vas cliquer sur une miniature plutôt qu'une autre?